जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा और अगर देखा जाए ना तो अ, यही हमें देखने के लिए मिलेगा कि, जो अगर कोई किसी व्यक्ति से अगर आप सच में किसी ढंग से बात करते हैं ना, थोड़ा-सा भी अगर प्यार जता देते हैं, तो वो आपको ना अपने दिल की सारी बातें खोल-खोल के रखने लगता है। तो क्या होता है ना, कि आजकल लोगों के पास उतना तो वक़्त है नहीं कि कोई किसी बात करें, है ना? क्योंकि इतना ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं लोग, इतना ज़्यादा काम-काम, पढ़ाई-पढ़ाई में लग जाते हैं कि लोग एक-दूसरे के बारे में और ना ही खुद के बारे में सोच पाते हैं। तो मुझे लगता है ना कि आज भी जो है व्यक्ति ड बताने से तो डरते हैं, ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं ना पूछने वाला कोई नहीं है। इसलिए भी मुझे लगता है कि कई लोग जो है, ये सब चीज़ें अपने दिल में ही रख के रह जाते हैं। आपका क्या कहना है?
उ, जी। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल आपने सही कहा। जी, जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि अ, कोई लोग अ, किसी को सुनना नहीं चाहते हैं आजकल के समय में, क्योंकि अ, लोग इतना बिज़ी हो गए हैं ना कि किसी की कोई सुनना नहीं चाहता है। लोग फालतू की बातें करना नहीं चाहते एक-दूसरे से बातें नहीं करना चाहते, जिसकी वज़ह से मुझे लगा है कि मानसिक अ, स्वास्थ्य काफ़ी अ, अभी स समस्या बनी हुई है लोगों की। क्योंकि पहले क्या होता था लोगों के पास मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं हुआ करते थे, तो लोग ज़्यादा अपना अ, बातें करते थे एक-दूसरे से, ज़्यादा एक-दूसरे के लिए हाल-चाल पूछा करते थे कुछ भी हो तो आपस में बातें किया करते थे। लेकिन आजकल जब से अ, ये मोबाइल फ़ोन और ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तब से मुझे लग रहा है कि लोगों में एक-दूसरे से बातें करना काफ़ी कम हो गया है। और आप देखेंगे कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अगर उनको कोई भी समस्या होती है, कोई भी बीमारी भी होती है, तो वो फ़ोन से ही अ, सर्च कर करने की कोशिश करते हैं जा अ, किसी और को बताने की बजाए या फिर अपने फैमिली से शेयर करने के बजाए।
जी। जी। जी। हाँ, हाँ। जी। जी, बिल्कुल। उ, जी। जी, जी, बिल्कुल। जी। जी, जी। हाँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हाँ। जी, जी, बिल्कु हाँ, हाँ। हाँ। जी। जी, जी। बिल्कुल।